अ, जी, बिल्कुल आपकी बातें सुनके ना मुझे मन में भी अभी से ही काफ़ी अच्छा फ़ील होने लगा है, जो मेरे बहुत ज़्यादा जो मन में तरह-तरह के अ अ, नकारात्मक विचार भी थे ना तो कहीं न कहीं अ, आपसे बात करके काफ़ी हद तक अ, उसमें ना, कमी हो गई है, तो आपकी सलाह मैं बिल्कुल उसको अ, मानूँगा। मुझे ऐसा लगता है, कि सब करके मुझे ये जो बैलेंस बनाने में मुझे लाभ होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी
जी मुझे खुशी है। मुझे भी बहुत खुशी है कि आपको इससे हल मिल रहा है और जब भी लगे तुरंत दोबारा बिगड़ रहा है
ए इन ख़ूबसूरत अ, बातों का और आपकी सलाह का।
जी, जी, जी बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा।
जी धन्यवाद।